Allora questa bellissima domanda. Mangiare come a casa, mi tocca personalmente perché, mhmm, allora attualmente vivo in Liguria, quindi i miei parenti sono in Piemonte, di origine ehm, <clicks tongue> di origine, meridionale, del sud
Sì. Ah, bella. Ah, quindi praticamente si tocca l'apice più <chuckles> alto di quella che è la cultura culinaria.
Esatto. Esatto. Quindi, adesso, so andato poco tempo fa a casa, perché avevo un po' di ferie dal ristorante e non nego che ho fatto una vera scorpacciata di di cibo, come, giustamente, da parte di mia mamma, da parte di mia nonna, e non nego che, magari, qualche ricetta l'ho l'ho rubata per poi provarla, ovviamente, a casa mia, ma non è mai lo stesso.
Okay. Ah beh, immagino. Eh beh, ci sta. Eh, quello sicuramente, poi la mano fa tanto la differenza anche, quindi però, almeno
Esatto. Anche però, questo mondo qua mi tocca più ehm essendo stato all'estero, tipo, in Messico oppure anche a Dubai, il cibo italiano, quindi, ovviamente, come a casa nostra, ci sono alcuni ristoranti che ci provano, ma non veramente, non è mai come come a casa. Come, appunto, in Messico, uhm, sono andato a prendere solamente una pizza con il salame piccante, però, al posto che la mozzarella c'era il parmigiano. Quindi, ho detto: “Va bene.” io sono stato abbastanza comprensivo, ho detto: “Va bene.” però poi non siamo più tornati col mio amico in quel ristorante lì e, poi, ovviamente, cerchiamo sempre dei ristoranti italiani che la cucina, appunto, ti fa sentire come a casa.
Ah, belli. Erto, certo. Eh. Ma dai, non ci credo. Okay. Eh, sì. Ma, mhmm, ti è mai capitato un non lo so, un un episodio di un piatto che quando l'hai sentito ti ha fatto subito, uhm, dire: "È come a casa." Che odore, il sapore, i suoni, uhm, ti riportano tutti quanti lì?
Allora ehm <chuckles> al di fuori della di casa mia, di casa di mia madre o di mio padre no, purtroppo. In nessun ristorante ho avuto una diciamo una sensazione del genere
Ah, okay. Okay, okay.
quindi, a associo tutto a casa, proprio a casa, a casa fisico, con mia madre, mio padre. Per assurdo, semplicemente, un piatto di papà era la cotoletta di pollo perché non era bravissimo in <chuckles> in cucina, però con un po' di anduia esatto, però con un po' di anduia calabrese sopra, bella piccante, allora, lì, sì che, anche se i sono in Liguria, ovviamente, <chuckles> l'anduia non c'è, l'ho mangiata e devo dire: “Grazie, papà, mi hai fatto "cioè, questi sono i nostri, mhmm, gusti, sapori originari. Difatti
Sì. Eh vabbè, 'na cosa easy semplice. Ma perché, uhm, div dici, dici, dici. Continua.
Ah. Difatti quando sono tornato dal

<clicks tongue> Cioè, io farei classica crema di mascarpone, cacao, caffè, e poi magari la crema mascarpone poi aromatizzarla o metterci un po' di zabaione, magari, tornando in Piemonte che è la sua uhm, la sua origine, e poi ci metti o la nocciola o un biscotto croccante, però vuoi metterlo con una bella teglia di tiramisù classico che affondi il cucchiaio, esce il caffè, cioè, eh ci s ci capiamo.
Ah-ah. Ah vedi? Eh sì, ah mamma mia. Chi è che non l'ha mai fatta una cosa del genere?
Esa esa Poi ovviamente
È bella.
affrontando u un altro discorso, ehm, non ti voglio dire sessuale, però uomo in cucina, donna in cucina, ci sono adesso ci sono delle differenze. Adesso io son cresciuto con mia madre che m appunto mi faceva lasagne, ehm, parmigiana di melanzana. Papà quando riusciva pasta al pomodoro, frittata coi wurstel, frittata con le cipo cioè 2 cose molto, <chuckles> molto differenti.
Certo. Eh beh, ma, ehm, quello è sempre rapportato Sì, sì, ma perché è sempre rapportata a una figura che c'è stata negli anni che era comunque, uhm, associata alla donna in cucina, vicino i fornelli. Quindi tu dicevi "mangiare, casa" voleva dire uhm cucina quella che è mamma, cucina quella che è la nonna, quindi
Principalmente per me sì, poi ripeto, non ho n
lo sentivi ancora di più casa.
Eh esatto, non è uguale per tutti, appunto anche magari nei ristoranti, cioè s ci sono tante, ehm, chef, mhmm, uomini comunque che hanno fatto carriera, quindi nulla da togliere, nel senso, non
Certo, assolutamente, assolutamente.
magari anche loro usano, appunto, ricette di casa e davvero sono le le cose migliori.

Certo, assolutamente, assolutamente. A beh, quello poi a alla fine mangiare ca mangiare come casa è tanto a si, mhmm, per come uno la vive o per come pure uno è cresciuto, per le tradizioni.
Sì, uno può sentirsi bravo, può sentirsi a casa mangiando un panino al parco, un piatto di pasta, un picnic, qualcosa, quindi ognuno in interpreta casa a modo proprio ovviamente. Però io la mia situazione è questa, anche semplicemente riprovando a fare il ragù di mamma, ehm, che lei ci voleva metteva 2 ore, io ci ho provato, n ci ho messo mezz'ora, ho detto: "Mhmm, c'è qualcosa che non va". Però poi l'ho mangiato lo stesso, era era era buono. Sì, sì, sì.
Esatto, certo. Certo. Ah eh eh vedi, vedi. Vabbè, l'importante è che almeno era buono e tu dici: "Sai il mio l'ho fatto, ci ho messo tutto l'impegno del mondo e quindi".
Esatto ci ho provato. O oppure anche le videochiamate con mamma, per cucinare come fa lei che dice: "Cosa cosa hai bisogno?", "Cioè volevo mi ricordo che mi hai fatto quel piatto lì, posso farlo io a casa?". Mi fa "Proviamoci!", ci video ci videochiamiamo anche a distanza. Quindi esatto, esatto, però ovviamente il tocco e la mano di uomo donna è differente sui piatti, anche i gusti.
Sì. Eh, vedi. Sì, così, ti segue passo passo su ogni cosa. Vedi. Però è bella questa cosa che tu dici, sai, in videochiamata, è un po' come se voi steste mangiando insieme a casa, nella stessa casa, o lo steste preparando insieme. No, no, è bella è be
Esatto, esatto, esatto, appunto per quello. Esatto. Poi mi chiede: "Com'è venuto? Cosa ti serve?". Ma io faccio così anche già dalla dalla spesa, quindi: "Mamma mi vorrei fare questo questo!". "Ma sei sicuro? Non c'hai tempo, quanto tempo hai?". Faccio "Mamma tu dimmi come devo fare, io lo faccio e vediamo un po' come viene!". E p esatto. E poi mi se e poi una volta che l'ho fatto mi dice: "Come ti è uscito? L'hai mangiato?". Faccio
Eh sì. Ti segue ti segue direttamente. Va bene. Vabbè dai si interessa <chuckles> per sapere l'esito. Guarda, uhm, è stato è stato piacevole di parlare di di questa cosa, poi è bello pure sempre condividere.
Esatto.